Oye, y cuando estás en una práctica, ¿cómo recomiendas lidiar con pensamientos?
Pues, al principio es un poco difícil, porque, pues, obviamente, ¿cómo, cómo puedes parar, no, el el cerebro y y y que de alguna manera no pe pienses pienses en nada, no?
Ujú. Siem siempre está trabajando. <chuckles>
Claro, entonces, pues, mira, es que existen muchas como confusiones, mm, en lo que respecta al como a la meditación y y y todo eso, que te dicen así como que: "No. Meditar es pensar en nada, ¿no?". Y muchos dicen: "No, ¿cómo cómo no voy a pensar si sí no puedo no puedo?". Pues es que no se trata de eso, o sea. <chuckles> Eh, re realmente lo que se trata la meditación, pues es, eh, no, no no querer interferir en en esos pensamientos, o sea, porque justo es imposible, todo el tiempo vas a estar pensando en algo. Pensamientos van a venir a tu mente
Ajá. Ujú. Ah, ya. Ujú. ¿Son automáticos podría decirse? ¿Llegan así aleatoriamente sin que uno lo piense, lo decida?
Claro, claro, llegan así. O sea, porque, pues, justo también el subconsciente está trabajando, ¿no? Entonces, es inevitable que, pensar. Exacto, es ine sí, es, sí, no descansa, y pues es inevitable que, que tú puedas como detener esta parte. Lo que, lo que sí se puede hacer es, pues no tener como esta, mm, eh, influencia en esos pensamientos. O sea, solamente lo que lo que se recomienda siempre es imaginarte que son nubes
Ya. Ese no descansa. Ujú.
por así decirlo, ¿no? Y, y dejar que se vayan, que el mismo viento se las vaya llevando, ¿no? Entonces, entonces en ese co en ese contexto, solamente tú, en tu lugar de práctica, por así decirlo, solamente verías, eh, tus pensamientos pasar arriba, ¿no? Que es e el el cielo es tu cabeza, las nubes son los pensamientos y solamente los ves pasar, pero no te no te acercas a la nube, o sea, no, no sientes la sombra, no sientes la brizna, no no sientes nada, solamente los ves pasar y dejas que se vayan. Y así como se vayan, va a llegar otra nube de otro pensamiento que tú lo vas a observar nada más, así como si veías una nube normal en la vida real, y la ves pasar y así, solamente es como eso ¿no?, lo que lo que prácticamente es la es la técnica la que te l te lo dice, por así <chuckles> decirlo.
Okey. Ah, oh. Oh, ya. Pasar. Ujú. Ya. Ujú. Ujú. Mm, ya. Ahora e e e eh, qué interesante tu tu postura y ese ejercicio me hizo pensar que entonces alguien ya puede decir que está atormentado cuando tiene muchos pensamientos, muchas nubes.
Ujú. Sí, de alguna manera sí, exactamente, porque, de hecho, sí se siente así cuando ya estás en la práctica. Eh, o sea, porque yo en algún momento, pues, lo, lo, lo tuve, o sea, yo yo medito como de hace, ¿qué será? 5 años, tal vez.
<laughs> Oh, mm. Ya un buen tiempo.
Y sí, y, de hecho, pues, o sea, nunca no lo dejo porque justamente a mí me sirve mucho, porque tengo <chuckles> como este <chuckles> tipo de de mentes que no puede parar de pensar en exceso, <chuckles> que todo el tiempo está como pensando. Ujú, siempre como entiendo estaba como pensando en ideas, cosas, no sé qué, que rara la vez que, o más bien, mm, de manera no enfocada, <chuckles> yo puedo llegar a pensar muchas cosas, pero no aterrizar ninguna, ¿sabes?
Ya, ya, eh, s siempre activa. Ujú. Sí, sí, sí.
O sea
Entonces, entonces yo supongo que tú has intentado muchas cosas, eh, pero finalmente eh, en lugar de luchar contra ellas, lo que a ti te sirvió fue: "No trates de detenerlas, de darles sentido, ni de explicarlas", sino mejor obsérvalas y déjalas pasar y solas, s solas así como llegaron, van a salir.
Claro. Sí, es que es básicamente lo que lo que te dice la meditación ¿no? O sea, de que, eh, no no puedes parar y luchar luchar en contra de ti, porque, pues, es como incongruente, por así decirlo. O sea ¿cómo vas a querer no pensar en estas ideas que te están llegando, ¿no? Y a veces y a veces mucho de estas ideas vienen vienen cargadas muy pasadas pasadas de lanza de pensamientos, digo de perdón, de de sentimientos. Entonces, es es inclu es como volver a esta analogía en la que esta nube está tan cargada que ya se ve, pues, ahora sí que gris, ¿no? Ya está a punto de desbordarte, ¿no? Y justo puede ser, no sé, desde un, no sé, un pensamiento, no sé, de tristeza, de enojo, que durante el día te puede pasar de que, ah, este cuate me las hizo y, pues, tengo esta como sentimiento de venganza, ¿no? O o esto me pasó y tengo un buen de ganas de llorar. Entonces este, pues tú justamente no puedes ir en contra de eso porque es algo que sientes, ¿no? Pero justamente, ajá, justamente eso de dejar, este, irla y y y verlas y dejar que se vayan, pues es de alguna manera como limpiarte, ¿no? Y no no sucumbir ante esas esas emociones que, déjame decirte, que incluso a mí en en los en los peores, así como, digamos, pues no no puedo decir peores épocas, así per se, porque, eh, pues sé que va a ser el tal vez, va a ser la peor hasta ahora, ¿no? Va a haber muchos peores después. <chuckles> Entonces
Ujú. Sí. Oh. Ujú. Ujú. Ujú. Ya. Mm. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, una emoción. Ujú. Momentos. Ta Ajá. Sí. ¿Peores momentos que has vivido?
Ajá, exactamente, pero en ese momento, pues es lo peor, digamos, ¿no? Que me ha pasado en mi en mi corta vida, ¿no? Por así decirlo. En la que incluso meditando, o sea, yo veo yo veo ese pensamiento y de repente no puedo dejar de pensar en en eso. Y eso también está bien. No no es una regla absoluta el que tienes que hacer esto de dejarla pasar, porque sí no, no estás meditando, ¿no? Incluso cuando una un una de estas nubes, estas estas ideas, se te ya se te queda en el pensamiento y no pasa y no pasa, o es tan grande que la nube, aunque sigue pasando, tú ves que sigue avanzando, que tú estás haciendo el intento por hacer que pase, termina porque a lo mejor la nube es muy grande. <sniffs>
Ajá. Sí. Ujú. Ujú.
Incluso, pues ya es como dejarte ir a ese pensamiento ¿Por qué lo estoy pensando tanto? Y concentrarte en eso ¿no? Estar meditando, obviamente, porque va, este, a la par de una serie de técnicas de de respiración. En la que, pues, si sigues respirando, bajas como tu frecuencia cardíaca, estás tranquilo, ¿no? O sea, no no te dejas ir a flor de piel con esas emociones, sino que, <sniffs> este, estás lo más que se puede tranquilo, o sea, tu cuerpo está tranquilo, pero tu mente está a todo lo que da, ¿no? Es como cuando se te sube el muerto, ¿no? Que tienes, este esta parálisis de sueño en la que, pues, estás tú completamente cansado, dormido, pero tu mente está trabajando tanto que estás despierto, ¿no? <sniffs> Entonces, es más o menos similar, pero llevándolo de una buena manera. <chuckles> En en. Ujú.
Sí. Ujú. Sí. S sí, sí, sí. Oye, entonces, a ver si si, y aclárame, si entendí. Las nubes pequeñas o los pensamientos, eh, pequeños pasajeros se van, pero si llega un, gran pensamiento, un una nube nodriza, <chuckles> u un pensamiento muy grande, eh el es hacer lo contrario, es es observarlo, eh, estudiarlo, eh, entenderlo, eh, de una manera eh, mm, digamos que activa y y eso ayuda a que a que ya se supere.
Ajá. Sí. Ujú. <chuckles> Ujú. Sí, justamente, porque, o sea, yo te lo platico así de manera personal, porque, este, en un punto justo en el que todavía no se arreglaba esto, de de mi carrera y todo toda la onda, este, pues yo pasé por un tiempo en el que yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Iba a decir otra palabrota pero este, ni ni qué hacer, ¿no? Entonces, este, yo ya tenía unas ciertas condiciones mentales, por así decirse, que yo no sabía que las tenía hasta que me lo diagnosticaron, ¿no? Es este, ahora sí, por profesionales. O sea, yo siempre supe que tenía algo, <chuckles> pero, pues, ya sabes ¿no? Es que, ah, él es así. Entonces, pues: "Yo decía, pues, sí, creo que yo soy así." Entonces, eh, ajá, se normalizó y, pues, fui contracorriente, te digo, pues tuve ciertas guías ¿no? En ese proceso, que me lo hicieron un poquito más fácil. Pero ya después, bueno, estuve solo, completamente solo, así de que me fui de la casa, empecé a vivir por mi cuenta, trabajar por mi cuenta, querer sacar la carrera por mi cuenta, todo esto, pues sí fue como más difícil ya con, digamos, estas condiciones, ¿no? Por así decirlo, en el que, este, yo tenía ansiedad y depresión, este, pues ya un poco severa, ¿no? En el que, pues sí, ya yo estaba pensando prácticamente en lo peor de mi vida, ¿no? Entonces, pues estos pensamientos justamente son las nubes tan obscuras que yo he vivido en en esto. <sniffs>
Ujú. Sí. De acuer Ajá. Ujú. Sí. Oh, ya. Ujú. Ya, se normaliza. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y yo no podía dejar de pensarlos, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues yo dije, pues va, voy vamos a empezar a hacer esto, a meditar, no sé qué. Y cuando me llegó ya de plano esto, estos pensamientos tan obscuros que prácticamente me rompieron, yo seguía meditando ¿no? Porque ya lo hacía como tipo, pues, tipo terapia, tipo disciplina, ¿no? Eh Sí, muy interiorizado.
Ujú. ¿Ya lo tenías ya lo tenías como algo que te que necesitabas para para tú trabajar o funcionar correctamente?
Claro, es como todo, el como mi día a día tomar mis 2 litros de agua, ¿no? O sea, entonces, este, justo pues ya dije, vamos a llegar al fondo de esto, mm, entonces, empecé justo a interiorizar en estos en este pensamiento. Y yo no me di cuenta, yo estaba tan meditando tan profundamente. Es de las meditaciones más profundas que he llegado a hacer. Pues, te digo, con este, sarta de pensamientos en mi cabeza que no dejaban de pasar una y otra y otra y otra vez. Este, que, no te miento, más o menos me eché meditando como una hora y media. Así de, pero profundo, o sea, ajá, de corrido, o sea, no había nadie que me pudiera sacar de ese trance, ¿no? Este, y cuando yo me ya por fin pude despertar, digamos, por así decirlo, ya que me sentía ahora sí ya como a gusto, tranquilo. Obvio, esto requirió ayu ayuda profesional, ¿no? A tal grado de que hoy día estoy medicado, ¿no?
Sí. Claro. Ujú. Ujú. Oh. De corrido. Ujú. Claro. No lo intenten en casa. <laughs> Dirían. <chuckles> <chuckles>
Sí, no. <chuckles> No, o sea, sí, yo digo, sí lo intenten, pero que se vayan acompañados de sí, claro, sí, porque, o sea, no no yo no pude haberlo hecho por completo, sí no tuviera ahorita pastillas que tomar para justo, pues exactamente. Sí, sí, sí, fui al psiquiatra, pero sí, justo cuando me desperté de este trance, yo estaba así en un en un e en un empapado y en un charco de lágrimas, o sea, yo yo no me di cuenta en qué momento estu estuve llorando.
Ajá. Con la ayuda con la ayuda de un profesional. <chuckles> Claro. Una condición ya ya psiquiátrica, médica. Mm. Fue un desahogo, eh, que s que llegó solo.
Ajá. Sí, pero yo yo no sabía, o sea, yo yo cuando desperté, digamos, de este trance me vi al espejo y no, hasta lágrimas ya secas había <chuckles> en todo mi rostro, toda mi camisa estaba mojada, este, y y yo yo no me di cuenta en qué momento. Yo solamente estaba pensando en eso y sí como que lo tenía mucho en mente y estaba como así desahogándome, pero yo no me di cuenta. Yo no sé, todo el tiempo estuve llorando.
Sí. ¡Ay! Mira. Entonces, afrontarte a esa realidad y observarla como un observador externo fue una especie de catarsis donde, mm, decirlo, por decirlo de alguna manera metafórica, ¿afrontaste tus demonios y eso? Este, eh, ¿hizo que liberaras toda esa tensión o todo ese, todo ese, este, tristeza o todo esa desencanto que traías dentro?
Ujú. Ujú. Sí, claro, no, de demasiado, te lo juro, porque después de eso, como que se me hizo a mí más fácil justo, pues ya ir a a terapia, ¿no? Por ejemplo, porque y vi empezar a platicarlo un poquito más, porque suelo ser, digamos, como una persona que se guarda todo, ¿no? Si si yo tengo un mal día, yo me lo guardo y no no se lo externo a alguien más porque soy como de esa idea de para qué, o sea, él a lo mejor tiene ajá, exacto. O él tuvo un buen día no que no les importe, sino que a lo mejor él tiene un buen día y yo voy a llegar a amargárselo con el mío. O o él tuvo un mal día y todavía yo le voy a echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, como que soy de esa idea de que, pues, l sí no es algo bueno, mejor guárdatelo, ¿no? Pero justo, pues de alguna manera, yo solito fui provocándome todo este desequilibrio.
Ujú. Claro. Ujú. Para qué se le No les va a importar. Ah, oh, ya, ya, ya. <laughs> Sí, sí, sí. Mm. Y vas guardando todo eso en tu interior, ¿no? Al no sacarlo y no verbalizarlo.
Ujú. Exactamente. Y yo sentía como también una especie de culpa, eh, al contarlo, ¿no? Como decir así de que ay, ¿para qué estoy contando esto? O sea ¿qué qué qué? ¿La gente qué? O sea, ¿no? Y yo y justo después tuve una experiencia similar porque justo fui a terapia como grupal por así decirlo y y me hacían contar pues ya sabes cosas tristes sobre todo coa cosas tristes, ¿no? Ni siquiera como que remedios por así decirlo como para no pensar tanto en esas cosas y cosas así, ¿no? Entonces yo llegaba triste contaba contaba mis cosas tristes escuchaba cosas tristes y me iba más triste de ese lugar, ¿no? <chuckles> Entonces era como era como que, ¿ya ven? ¿Ya ven que no no no funciona? O al menos a mí no me funciona. Ujú. Mm.
Ujú. Ujú. Claro. Oh. Era Ul Un multiplicador nada más. Sí, oye, pues qué interesante. Yo creo que que esto sería algo que, mm, al contrario de lo que pensabas inicialmente, eh, al al irlo contarlo cada vez con más naturalidad, pues te va te va liberando y te va, este, mm, preparando mejor para afrontarlo cuando volviera a aparecer o cuando, este, te encuentres en una estación ya comprometida, ¿no?
Ujú. Justamente y justamente también por eso como que justo al ya empezar a contar y no guardarme tanto las cosas, pues dejé de como de yo mismo de castigarme, ¿no? Por así decirlo, porque no no, yo no lo no lo asimilaba así hasta que, pues justo como en, este, tipo de de terapias, como que sí me decía: "Es que no seas tan duro contigo mismo". Y yo, pues que no soy duro, ¿no? De repente ya volteé a ver hacia mis interiores y dije: "No, sí, creo que, ya sé por qué ca casi la las palabras de la gente no me hieren", porque yo me hiero mucho más, yo me he dicho más cosas feas de las que ellos me pudieran me haber dicho, ¿no? O sea <laughs>
Mm. Sí, sí, sí. Ah, oh oh, ¿y entenderlo fue liberador para ti?
No, demasiado, o sea, y sí, después de eso como que también mis justo mis rutinas como de de meditación se volvieron más más sencillas, como que ya puedo alcanzar ese, ese estado de paz profunda sin aunque tenga, no sé, muchísimos problemas, ya como que lo lo lo manejo mejor, ¿sabes?
S Sí. Eres más amable contigo supongo a partir de eso y también eres muy amable conmigo por compartir todo eso. Te agradezco mucho y y y creo que ha sido muy iluminador y y muy sincero tu tu compartir, y es algo que se agradece.
<laughs> Claro, no no te preocupes por eso. La verdad es que me sentí bastante bien, eh, respondiendo, tus preguntas y, pues, solo medita si quieres. <chuckles>